امم.
وكنت عايز فلوس، وأنا مش لاقي إن أنا أجيب فلوس فعلًا يعني، واتبهدلت في الشغل بصراحة يعني. الشغل في مصر مش سهل جدًا إن أنتَ تقابل شغل، مَرِن ويكون بفلوس كويسة يعني. أنا اشتغلت في مع آه يعني اشتغلت في معصرة قصب، واشتغلت شوية عند واحد بتاع خشب. إ اتمرمطت آه اتمرمطت شوية حلوين.
آه طبعًا طبعًا ف نوادر آه. يانهار أبيض! آه أنتَ جايبها جايبها من تحت أوي آه.
آه، آه. ف فربنا فجأة كده يعني. طلَّع لي ورث من مكان ما، ده بجد. كان ساعتها ما يقارب مثلًا حوالي 50.000 جنيه.
آه. امم.
كان مبلغ ساعتها كويس أوي. المبلغ ده القرار البسيط اللي أنا عملته إن أنا جِبت بالمبلغ ده. حاجة معينة وأنا هاسميها هي باب رزق طبعًا جِبت بيها آآ، كان ساعتها scooter الscooter كان ساعتها عامل حوالي 20.000 جنيه.
آه. ماشي كويس. آه.
الscooter ده دخَّل لي أضعاف، أضعاف المبلغ. ده كان قرار بسيط
آه يانهار أبيض!
أخدته فعلًا فرَق حياتي الشخصية جدًا، يعني دايمًا أنا باتضايق جدًا من الشخص اللي معاه فلوس يقول لَك أنا مش أنا أنا أنا خايف أ أغامر أو خايف أدخَّل فلوسي في حاجة. مافيش حاجة إسمها كده.
امم، بس أنتَ برضه حتى يعني في في تشابه ما بين النقطة الأولى والتانية، أنتَ برضو يعني حتى لو اشتريت الإسكوتر، خدته واشتغلت بيه سعيت بيه برضو جاب لَك بيه مبالغ برضه. امم.
صح، آه عملت كده. أنا عايز أقول لَك تعبت جدًا، أنا تعبت أوي. والله العظيم بجد تعبت فوق ما تتخيّل عشان أ <chuckles> الحمد آه، آه.
امم. آه باينة باينة عليك ربنا الحمد لله ربنا يعوضك كمان. بس هو آآ آه اشتغلت بيه عادي اللي هو اشتغلت بيه اللي هي الحاجات التوصيلات وكده؟ والّا كان شغل استثماري أكتر بيع وشرا؟
امم، امم .اشتغلت بيه ف لأ، لأ، لأ، لأ، اشتغلت بيه delivery ع مطاعم، على applications على توصيل زي In-drive ،Uber، الحاجات اللي هي بتبقى مشهورة دي. آمم تعبت أوي بصراحة، وكنت اتعرضت لمواقف مش لذيذة، وناس بتنصب، وناس بتبص لَك آآ آه. وعايز أقول لك يعني بصراحة يعني كلنا شباب، وعارف إن اللقمة بتيجي مش بسهلة، مش سهلة خالص. بس كان مع ذلك ومع ذلك تعبك كان في ناس بتُقَع في طريقك كده تخليك إن أنتَ يعني
امم. امم. أكيد طبعًا الشارع كله، شغل الشارع آه.

إن أنا أبقى م شغال وفاتح بيتي من من ال من شغل remotely وما كنتش في ال في الواقع ده، وما كنتش متخيل بقى إني أسيب شغلي اللي هو شغل بسيط أوي، ورخم وعليه ضغط بسي يعني ضغط مش حلو، ولمّا بتتعرض ليه كده لا، لأ، لأ، وع ورخم، ورخم، رخم و وشمس وبيطلع عينك، وممكن حد يتعصب عليك و الله عز وجل رزقني بقى ساعتها بالشغل ده.
آه. آه، آه فاهمك، فاهمك شغل مش شغل عادي ومش حلو. آه. امم.
أنا ما اتوقعتش، أنا لم لو حكيت لَك قد إيه كرم ربنا، ده كان قرار بسيط قد إيه، فتح لي باب.
امم. ونقل نقلة كبيرة آه.
جدًا، لو أنا قعدت أشكر ربنا على الحاجة اللي حصلت دي طول حياتي، والله ما هاوفيه. مش هاكفي اللي أنا اللي هو عمله معايا. ده أنتَ يعني بُص تخيَّل في مصر، في 2000 مثلًا خمسة وعشرين
امم. امم. أنا حاسس آه حاسس بيك والله الدنيا آه الدنيا صعبة مش سهلة <laughs>
حد بيقول لك أنا عايز أتجوز. هتقول له إيه؟ هتقول له لأ، أنتَ معاك بقى ربنا كل سنة وأنتَ طيب. أولًا أنا ج تزوَّجت طبعًا بس ماك ما عنديش شقة، ومازال ما عنديش شقة. بس ساكن في إيجار. بس لمّا بس أمّا بتيجي أصلًا إستلزامات أصلًا ال الش ال الحاجة قبل الشقة، إنك تجهزها. لأ، لأ، لأ، لأ، صعب، صعب. دهب، و وشغل، وهدوم ونقل عفش، وعفش و إيه يا جماعة! إيه مش ك براحة يا لهوي إيه ده؟! <laughs> يعني أنا ما آه أنا ما ما حسيتش كده إن الموضوع يعني فعلًا كبير.
آه. امم، امم. آه طبعًا، طبعًا. كتير، آه كتير. <laughs> كله ورا بعض آه، كله ورا بعض. امم. طي طب لو الموضوع لو آه لو رجعنا بالزمن سِنَّة بقى قبل الخطوبة وكده، كنت هتاخد نفس القرار تاني بدري والّا كنت هتاخده في وقته؟
غير لمّا دخلته يعني. لأ، لأ، لأ، بُص بقى اللي اكتشفته إن إن إن ربنا مش بيفتح لَك باب كده هباءً يعني أبدًا، أبدًا لا، لأ، لأ. الله عز وجل بيرزق الإنسان حسب سعيه. يعني ما فيش إنسان مش هيبقى قاعد في بيته، وما بياخدش قرارات، وقاعد ويقول يا رب ارزقني، وربنا هيرزقه. هو ده ربنا ما قالوش.
امم. آه حلوة دي. امم.